あ、なるほどなるほど。
そう。で、叫ばれて、でもあ、英語も通じないんですよ、もちろん。
ああ、ほんとに現地の言葉だけで、一生懸命自分の達の方に何かは言ってるけど、何かは全く分からない。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
言ってるんですよ。ん、そうそう。で、なになにって思ってた瞬間に、もうなんか、狼ギリギリ手前の、なんかとんでもない番犬がバチーン出てきて。
はい。 よ、おおおおおおおお。<laughs>
で、僕らに一目散にもう襲いかかってきたんですよ。ありゃね、怖かったですね。あ、普通に殺意の目でこっち噛みついてこようとして。ま、多分、その部外者を多分ほんとに襲うように、し多分こうしつけられてるガチの番犬なのかな。が多分、で、そのおじさんは、「おい、そんなとこ通ったら犬に襲われんぞ」みたいなこと多分言っていてくれたと思うんですよ。あん時に。
ええ。 はい。 うーん。 あ、警戒するように、そ「ここには犬がいるから気をつけろ」とか、「早くどっか行け」とかいうようなことを、一生懸命言ってくれてたかもしれないんですね。
「気をつけろ」っていうか、そう。 そうそうそう。いや、多分そうなんですよ。で、もう、ま、もうほんとに地球の1/4裏側のド田舎の路地で、ま、犬に襲われ、もう年甲斐もなく、なんか女の子みたいな悲鳴上げて、3人で、もう、げば激走して逃げましたね。す人生で一番足速かった。そう。
<laughs> <laughs> げ。<laughs> ま、これまでいちど足が <laughs> ええ、でも犬は1匹だったんですか、追いかけてきたの。ああ。
あ、いっぴきでした。1匹だったんですけど、ま、めちゃめちゃ怖かったですね。
ええ、今にもかえすあのでも、ずっとしばらく追いかけてきたわけですよね。
そうなんですよ。なので、ま、その、一緒に行ったのがテニス部の3人だったので、あのテニス部の筋トレ時代以来のガチ坂ダッシュを強いられ。
<laughs> <laughs> でもそれなりに皆さん、足は速かったというか、体力もあったし。
ああ、そうですね。「あぶねえ」っつって、「みんなテニス部じゃなかったら襲われてたぜ」っつって、逃げてきたんですよ。そう。
ねえ、そうですよね。あの、きた鍛えてて良かったですよね。
良かったですね。でで、ここからがなんかすごくって。て、話をしてたら、なんかたまたまこう近くで、そのぶこの一連の、このドタバタ騒ぎを、なんかおばさん修道女みたいなおばさんの方が見てくれてて
はい。 はい。

いや、これは、な、ずっと忘れない経験でしたね。
いや、忘れないですね、もう。皆んな3人で、あの、じ「一生の自慢だね」って言って、「あのカッパドキヤの奥地で坂ダッシュした話」つって。
じま <laughs> え、でも、観光の本にも載ってないけど、たまたまその方が教えてくれて、ねえ、そういううん。
そうなんですよ。だ、その人にも、なんか、ちょうどなんか、その番犬に襲われる3分前位に、なんか、ちょうどなんかすっごいごつごつした不自然な岩と言うか、何と言うかがあって
はい。
丁度皆んなで、「何だろうね、これ」って言って。
それはあのはい。 それはこう、道路の上にあるんですか？
なんか、道路の横みたいので、結構いかついなんか、有刺鉄線じゃないすけど、怖めな柵とか
ええ。
に、囲まれてて、で、結構何すか、この、ワーニングって書かれた物々しい看板とかが沢山建ってて
あ、そういうのを、後で思い出した訳ですね。なんか、そのはい。
そうそう、「あ、じゃあ、そう言うことか」っつって。で、そう、その看板翻訳機にかけたら、なんか、「この土地は、連邦裁判所なんだら、なんだらの、なんとかにより」みで書いてあって、怖くなって読むの止めたんですよ、途中で。「あ、やばいかも」っつって、そう。は
あ ああ、それでいやいやもしかして、ほんとは自分達は、ま、何かまずい所を通ってしまったんじゃないかっていう、ま、立ち入り禁止とか。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
ああ。
で、ま、そういうとこだったんだなっていう。
でもあの、その有刺鉄線とか貼られている所、通ってる時は、そんなにこう、ここがもしかして、通ってはいけない所とか、何か危険な立ち入り禁止区域かなとか、余り考えずに、こう、どんどんその時は進んで行ったんですか？
まあ、普通の道だったんで、車も普通に通ってるし、ま、言っちゃえば、僕らの家の近くの住宅街のちょっと田舎のね、住宅街の、海外版みたいな感じなのかなと思ったんですけど。
ええええ。 はい。 ああ、でも、あ後で、なんか調べてみると、「あ、ここはそうだったんだ」って。<chuckles>
はい。 と そう、やばかったですね、っていうのが、そう、1個、なんか印象深いっていうのと。で、その後、まあ、腹ぺこじゃないですか、もう腹ぺこで
そうですよね はい。

ああ、でも地元では一般だけれども、日本人にして、<chuckles> 聞いたことがないような。<chuckles>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
あけ <laughs>
べ、つって。
え、苦いんですか？すこの、わう甘いわけじゃないですよね？健康ドリンクだし、紫キャベツだし。
いや、ね、なんかね、いなんか上手く、そう、なんか友達に食レポを求められたんすけど、なんかこれを表す日本語がないで、なんかね、苦いと酸っぱいの中間みたいな。
うわ、なんか想像しただけでちょっとなんか口の中が、こう、イガイガしてきそうというか。<chuckles>
<laughs> え、そうそう。 あの、昔々なんだろう、昔々あの、おばあちゃんちの冷蔵庫にあった麦茶と間違えて飲んじゃった、くドクダミ漢方薬みたいな感じ。<laughs> ああ、そう。
<laughs> うわ、なんか <laughs> なんか、うーん、口の中に入れた瞬間にバーってこう、<chuckles> 何これって感じですよね。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
<laughs> 匂いも味もですね。
そうなんすよね。はい、なので、ま、そう、道に迷ってお腹空かせてのたどり着いた挙句、くそまずいものにたどり着いたっていう。あの、トルコ旅行2日目の思い出です、で、最近のあった道に迷ったことから始まったってのが。
<laughs> ま、激走から体力は使うし、ま、口の中に、うなんかまずい飲み物は飲むし、本当に大変な一生忘れない経験のお話、ほんとに今日はありがとうございました。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
ふえ、こちらこそ、あの、ありがとうございました。